तो देखिए, कहा जाता है कि परेशानी का दूसरा नाम है ज़िंदगी। तो वही हुआ मेरे साथ भी मेरे को क्या होता है कि जैसे मेरा दिन-प्रतिदिन की ज़िंदगी है ना, तो उसमें क्या होता है कि छोटी-छोटी बात पे ना मैं परेशान हो जाता हूँ और मेरे को चिंता होने लग जाती है। तो अब वो बार-बार जो चिंता होती है ना मेरे को, तो अब उसमें मैं क्या होता हूँ बहुत कुछ सोचना चाहता हूँ कि यार ये कैसे होगा? क्या होगा? अब कैसे करूँगा? तो ये छोटी-छोटी चिंता है ना मेरी ना मेरे लिए मेरे दिमाग पे इतनी हावी हो जाती है कि मेरे को कुछ समझ नहीं आ पाता है और उसे मैं शांत नहीं कर पाता हूँ। तो उसी को शांत करने का तरीका आज मैं ढूँढने आपके पास आया हूँ कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ? ऐसी क्या तकनीकें मैं अपना सकता हूँ कि जिससे मेरे को छोटी-छोटी बात बार पे मैं चिंता हो जाता हूँ न, जो मैं परेशान हो जाता हूँ वो ना होऊँ और अगर हो भी जाता हूँ तो उसको मैं शांत कर पाऊँ आसानी से?
जी। है। है। अ, जी। अ, मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ और अ, थोड़ा-सा दुःख भी होता है ऐसे जब लोगों को जूझते हुए देखता हूँ मैं, क्योंकि अमूमन हर इंसान को ये समस्या हो रही है। लेकिन मैं किसी अ, सलाह आपको दूँ उससे पहले मैं कुछ-कुछ बातें पूछना चाहता हूँ आपसे अगर आपकी आप सहज हो तो?
जी।
आप अ, जे बताइए कि आपको अ, किस प्रकार की चिंता होती है? इस बारे में आप बताइए और दूसरा ये बताइए कि चिंता कब होती है आपको? कितनी बार होती है? मतलब दिन में कितनी बार होती है या रात में होती है, या किसी ख़ास परिस्थिति में होती है, तो वो कब होती है और कितनी होती है, और कितनी बार होती है? तो बताइए ज़रा।
अम्म देखिए अगर मैं अपनी बात करूँ, तो चिंता तो देखिए, जैसे मैं व्यवसाय करने वाला व्यक्ति हूँ। तो चिंता मेरे को होती है, जैसे मेरा कोई काम नहीं हो रहा है, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताऊँ कि अभी कुछ समय पहले क्या हुआ था, कि मेरा 1 पार्सल आना था। मेरा कुछ सामान आना था। वो सामान नहीं आया वो थोड़ा-सा लेट हो गया, वो देर लग गई उस सामान को। अब मेरा जो ग्राहक था उसको वो मेरे को सामान देना था अब वो सामान ना आने की वजह से अब ग्राहक भी ये हो गया कि हाँ भाई सामान मँगाया, सामान नहीं आया और मेरे को भी परेशानी हो गई कि यार वो सामान उसको मैंने बोल रखा है कि मैं इस दिन पकड़ाऊँगा, और अब नहीं आया तो वो मैं कैसे दूँगा? तो 2 दिन पहले वो पार्सल आना था और 2 दिन बाद ग्राहक ने आना था। अब वो पार्सल डिले हो गया। वो कहता है कि 2 दिन बाद आएगा जिस दिन ग्राहक ने आना। मेरे को ये चिंता हो गयी, कि ग्राहक पहले नहीं आ जाए और अगर वो आ गया, तो उसको मैं क्या जवाब दूँगा। तो ये छोटी-छोटी चीजें हैं ना, जिससे मैं बहुत ना परेशान हो जाता हूँ और फिर परेशान हो जाता हूँ, तो पूरी रात जैसे बताऊँ मैं सो नहीं पाता हूँ और मैं परेशानी में रहता हूँ, कि यार अब क्या करूँगा? अब कैसे जवाब दूँगा? अब क्या-क्या चीज़ें बोलूँगा? मैं ये चीज़ें ना मतलब बहुत ही छोटी-छोटी चीज़ें ना ये आम-आम चीज़ें परेशान कर देती हैं और मैं मन को शांत नहीं कर पाता हूँ।
जी। जी। जी। जी। जी। जी। हुँ, जी। अ, ब दुखद है और थोड़ा-सा टेंस भी करती हैं ये बातें। अ, कहीं न कहीं आप सोचते ज़्यादा हैं और अम, इसी वजह से आप जूझ भी रहे हैं। अ, आप ये भी बताइए कि इस तरीके जैसे आप अपने व्यवसाय की बात की और आपको जिस तरीके से आपने अपनी बात रखी, आप मुझे ये भी बताइए कि इसी तर प्रकार से क्या कोई और ख़ास बातें हैं? या कोई और विशेष परिस्थितियाँ हैं जिनसे ये सब चीज़ें शुरू होती हैं? कोई किसी ख़ास परिस्थिति में जाकर ये चीज़ें शुरू होती है? या कहाँ इसका मूल कहाँ है? इसका कोर कहाँ हो सकती है? उसके बारे में बता सकते हैं? मतलब काम, पढ़ाई, व्यवसाय या मृष्टि वगैरह या कोई न्यूज़ समाचार वगैरह? बता सी बताइए ज़रा।
अम्म, देखिए ऐसा कोर तो ऐसा कुछ है नहीं है। कोर तो मेरे अंदर ही मेरे को लगता है ये मेरे से ही शुरू होती है और मेरे पे ही खत्म हो जाती है। अब वो कैसे? जैसे मैंने बताया मैं व्यवसाय करने वाला व्यक्ति हूँ। तो देखिए व्यवसाय के कोई काम होंगे। तो उधर पे परेशानी हो गई। तो उधर जैसे कुछ सामान नहीं आ रहा जैसे आपको बताया तो वो परेशान हो गया मैं, ठीक है। अब घर पे आया मैं, घर पे जैसे मेरा आज मैं बताऊँ आज मैं क्यों चिंता में आ गया। आज का अगर मैं एक उदाहरण दूँ आपको किस्सा बताऊँ, आज क्या हुआ कि मैं घर पे आया तो मैं देख रहा था ऐसे ही नॉर्मल मैं गाने सुन रहा था तो मेरा ईयरफ़ोन खराब हो गए। अब मेरे को उस चीज पे चिंता हो गई यार मेरे ईयरफ़ोन खराब हो गए, इतने महँगे लिए थे मैंने। तो अब ये कैसे ठीक होंगे, अब नए लेने पड़ जाएँगे फिर से 20,000 का झटका लग गया मेरे को। तो तो ये छोटी-छोटी चीजें जो है ना मतलब मेरे को परेशान कर देती है। फिर अब मैं अब वही टेंशन में हूँ अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूँगा मेरे ईयरफ़ोन खराब हो गए। अब वारंटी में भी नहीं है और खराब भी हो गए। अब इसको ठीक कैसे करवाऊँगा। तो ये ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे है, अलग-अलग जगहों पे है। कोई भी परेशानी हो जाए तो वो मेरे को चिंता होने लग जाती है उस चीज़ की।
जी। जी। जी। हुँ, जी, तो कहीं न कहीं आप छोटी-छोटी च परेशानियों से ज़्यादा आप पैनिक हो जाते हैं, ज़्यादा आपके लिए परेशानियाँ खड़ी कर देती हैं वो। आप ज़रा ये भी बताइए कि आप जब ऐसी जब चिंताएँ आपको सता रही होती हैं, आप जब ऐसी परेशानियों से जूझ रहे होते हैं, तो क्या उससे निपटने के लिए आपने कोई तरीके अपनाएँ हैं? आप कोई तरीके अपनाते हैं? मतलब लाइक जैसे अ, सोच के आप उसको ठीक कर लें, या कहीं वॉक कर लें, या दोस्तों से बात कर लें? इस तरीके की कोई चीज़ें आप करते हों तो बताइए?
अम, देखिए तरीके तो मैं ये अपनाता हूँ, कि सबसे पहले तो देखिए मैं जिम में चले जाता हूँ। जिम में जाने से क्या होता है, मेरी आधी समस्या तो मैं मतलब एक टेंशन-फ्री हो जाता हूँ। जिम में जाके मैं सब चीज़ें भूल जाता हूँ, फिर मेरे को नहीं याद रहता है, कि मैं क्या परेशानी थी, क्या नहीं? और मेरे को लगता है, जिम ही मेरा ना एक स्ट्रेस-फ्री पॉइंट है, जहाँ पे मेरे को कुछ मतलब याद नहीं रहता है या फिर मैं कुछ याद रखना नहीं चाहता हूँ। और उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ, तो देखिए दूसरा नंबर तो मैं ये बोलना चाहूँगा, कि मैं ज़्यादातर इसको ठीक करने के लिए क्या करता हूँ, मैं मेको <groans> मतलब मैं किसी और के बारे में सोचने लग जाता हूँ। मैं कुछ देखने लग जाता हूँ। ये ये टेकनीकें मैं अपनाता हूँ, पर अब अचानक से क्या हो रहा है, ये चीज़ें भी काम नहीं कर रही है और मेरे को और परेशानी हो रही है। तो इसी चीज़ की सलाह लेने में आया हूँ कि मैं ऐसा क्या करूँ? जिससे मैं ये चिंता जो मेरे को होती है, उसको मैं शांत कर सकूँ?
जी। जी, अ आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपकी चिंता का समाधान कर सकूँ और आपको कुछ सुझाव दे सकूँ। उसके लिए आपका धन्यवाद और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मेरी बात से आप सहमत हों और मैं आपके लिए कुछ बेहतर कर पाऊँ। एक उससे पहले मैं आपको एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। आप ज़रा ये भी बताइए कि अ, जिस तरीके की आपकी ज़िंदगी चल रही है, जिस तरीके की आपको चिंताएँ वग़ैरह सताती हैं। उसको अलावा आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसका आपका क्या रूटीन है? या आपका नींद, पढ़ाई वग़ैरह या आपका व्यवसाय है वो किस तरीके से आपका दैनिक दिनचर्या में काम कर रहा है? और ये चिंताएँ वग़ैरह जो हैं वो आपके इन कामों को, व्यवसाय को, आपके स्वास्थ्य को, आपकी नींद को प्रभावित करती हैं? करती हैं तो किस रूप में और कितना करती है? जी।
देखिए, जो मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है इस चीज़ को कैसे प्रभावित करती है ये चीज़ कैसे उसको प्रभावित करती है अगर इस चीज़ के बारे में मैं बताना चाहूँ। तो आप मानोगे नहीं इससे मतलब सबसे पहले तो मेरी नींद पे बहुत गलत असर पड़ता है। मतलब मेरी मेरे को नींद पे वो किस तरह से व असर पड़ता है कि मेरे को रात में नींद नहीं आती, मेरे को नींद आना मुश्किल हो जाती है। ये सोच-सोच के कि यार अब मैं क्या करूँगा? कैसे करूँगा? मेरे को ये परेशानीयाँ है, ऐसा परेशानी है। तो सबसे पहले ये मेरी नींद पे असर करता है और नींद पे असर करने की वजह से क्या होता है अगर जैसे मैं सोया देर से और उठा लेट से तो मेरी जो ऊर्जा है न इससे ऊर्जा पे भी काफ़ी असर आता है। तो मतलब ये कुछ-कुछ चीज़ें हैं जैसे मेरे काम में भी इसके व इसके वजह से काफ़ी असर पड़ता है। तो ये कुछ-कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से मेरे को परेशानियाँ होती है और मेरे को परेशानियों का काफ़ी सामना करना पड़ता भी है।
जी। जी। हुँ। तो <smacks lips> अ, ज जी आपके साथ बड़ी कुछ-कुछ समस्याँ ऐसी हैं जिन पर बात करनी चाहिए और जिनका समाधान होना चाहिए। मैं अमूमन ऐसे लोगों को इस तरीके की परेशानियों से जूझते हुए देखता हूँ। कहीं न कहीं ख़ुद भी मैं परेशान हो जाता हूँ और मैं किस तरीके की चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ वो अब मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। और मैं जिस तरीके का माहौल देख पा रहा हूँ उससे उसके ऑब्ज़र्वेशन से या आपके ऑब्ज़र्वेशन से मैं कहना चाहूँगा सबसे पहले आपको कि आप कोशिश करिए कि आप पहले माइंडसेट करिए। कि आपका उम, आपका रूटीन किस तरीके का होना चाहिए? आप ये भी मानिये कि आपके आस-पास जो लोग हैं, वो उनकी ज़िन्दगी आपकी ज़िन्दगी नहीं है। उनकी ज़िन्दगी के आप जागीरदार नहीं है, है ना? तो वो अपने तरीके से जिएँगे, आप अपने तरीके से जिएँगे। आपका काम है उनके साथ सामंजस्य बिठाने का, उनके साथ बैठने-उठने का। तो उससे क्या होता है आपको एक तो आस-पास के लोगों से माहौल से आपको चाहे टेंशन नहीं होगी, चिड़चिड़ापन नहीं होगा। अगर आप इस सोच के साथ काम करेंगे तो। दूसरा आप बहुत तत्कालीन अ, चीज़ें कर सकते हैं जैसे अगर आप ध्यान करते हैं, तो आप ध्यान कर सकते हैं। अगर ध्यान भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सिर्फ़ अप अपना ब्रीदिंग पैटर्न को चेंज़ करके देखिए ज़रा आप। लंबी-लंबी साँसें लीजिए, जल्दी छोड़िए, लंबी साँसें लीजिए, ऐसा आप एक क्रम के साथ करते हैं तो कहीं न कहीं आपको तुरंत रिलीफ़ मिलता है। ये मैं करता हूँ, ये मुझे पसंद है और ये बहुत ज़्यादा कारगर है। है ना? अगर आपको मौका मिलता है तो आप थोड़ा-सा वॉक कर लीजिए, पानी पी लीजिए, वॉक कर लीजिए। इससे क्या होता है थोड़ा चिंताएँ कम होती हैं और ये तात्कालिक आपके अ, सुझाव हो सकते हैं, या तात्कालिक आपकी अम एक प्रकार से कहा जाए, इलाज हो सकता है आपकी इस टेंशन का। दूसरा आप एक काम कर सकते हैं, आप अपना रूटीन को चेंज़ करके देखिए। आपको अगर लग रहा है कि इस तरीके से जीवन जीने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, आप ज़रा अपना रूटीन को चेंज़ करके देखिए। आप कोशिश करिए कि थोड़ा जल्दी उठिए, आप वॉक करिये, आप ध्यान करिए, सूर्य नमस्कार कीजिए। उससे क्या होता है कि सुबह-सुबह जब आप इस तरीके के काम कर लेते हैं, तो आपके अंदर एक प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा आती है और आपके अंदर जो है, एक सकारात्मक वाइब आप आस-पास में फैला रहे होते हैं, आपके पास एक पूरा दिन होता है, ढेर सारे काम करने के लिए। तो इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं। अ, ध्यान बहुत कारगर है इस मामले में, अगर आप चिंता आपको होती है तो। क्योंकि वो आपको आपसे रूबरू कराता है, आपको आध्यात्म की ओर लेकर जाता है, आपको के सवाल आप ही को उसके जवाब मिल रहे होते हैं कि मैं क्या हूँ? कौन हूँ? क्या हूँ? अ, ये चिंता मुझे किस बात की सता रही है? तो कहीं न कहीं आपको उसके कारण पता चल रहे होते हैं, तो वो ध्यान से होता है। दूसरा आप कोशिश करिए कि अम अपने आपको 2-3 चीज़ों में या अपने विकल्प खोजिए आस-पास अपने आपको बिज़ी रखने के व्यस्त रखने के। वो काम कीजिए जिनको करने में आपको मज़ा आता है। सपोज़ आपको अगर पढ़ना पसंद है तो आप पढ़िए, आपको मूवीज़ देखना पसंद है तो आप मूवीज़ देखिए या लिखना पसंद है तो आप लिखिए। इससे क्या होता है, आपके जो अ, टॉक्सिक रिलीज़ होते हैं, आपकी भावनाएँ बाहर आती हैं, आपका चिड़चिड़ापन कम होगा, कहीं न कहीं अगर आपके भाव बाहर निकल आएँगे तो आपको कहीं न कहीं एक राहत की साँस मिलेगी, आपको एक सुकून की नींद आएगी, आपको थोड़ी संतुष्टि होगी। इसीलिए कहा जाता है कि इंसान को या तो रो लेना चाहिए या लिख लेना चाहिए। उससे क्या होता है आपकी भावनाएँ जो भरी होती हैं, आपके अंदर की जो मन की गाँठें होती हैं, वो बाहर निकल आती हैं और आप कहीं न कहीं हल्का महसूस करते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जो मुझे लगता है आपको बेहतर बना सकते हैं। आप अपने आस-पास के माहौल को खोजिए, अपने आप को खोजिए और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आई होंगी।
जी देखिए, आपकी बात सुन के मेरा आधा बोझ हल्का हो गया और सही बताऊँ तो मेरी आधी परेशानियाँ तो आपने ये बोल के ही कम कर दी। और आपकी ये बातें मैं आपको इसके दिन-प्रतिदिन ज़िन्दगी में ज़रूर लाऊँगा और मैं आशा करता हूँ कि जो मेरी चिंता है, जो-जो मेरी तरीका है जो आपने मेरे को बताई इससे मेरी चिंता ज़रूर कम होगी। आपसे बात करके मेरे को काफ़ी अच्छा लगा आप जय श्री राधे।
धन्यवाद।